Eee, annem söylüyor bunu. Genellikle çünkü hararetli olarak tartışmaları, annemle ve eşimle daha çok yapıyorum. Eee, o hararetli tartışmalara girdiğim zaman da, aynen, <chuckles> o zaman da bana şey diyorlar yani, hani, eee, "Yok hayır, tam olarak böyle söylemedin." <chuckles> Ona dönüyor konu ama be mesela şeyi biliyorum yani
Kendin söyle. E, normal. <chuckles> <chuckles> Hıı, hı. Anladım.
olabildiğince hızlı bir şeyleri açıklamaya çalışıyorum. Ya onlar duymuyorlar, evet ya ya olabilir yani söylememiş de ol olabilirim yani. O yüzden ben artık kabul et Böyle durumlarda yazmak. Aynen.
Hı hı. Hı hı. <giggles> Oladabilir. Bazen diğer insanlar da bu arada şey diyecektim, hani çok kişiden alıyorsan doğrudur da öyle hep aynı insandan falan aldıysan o kişi de çok şey, eee, olmayabilir bu arada <chuckles> yani belki o, o hızla takip edemiyordur.
Ama annemle eşimin iletişimi mümkün değil. Annem İngilizce bilmiyor. Eşim yabancı.
He. Hımm, anladım. Evet, 2 farklı dilde oluyor diyorsun yani. Evet.
Yani birbiriyle iletişim hâlinde olabilseler, eee, derim ki birbirinden kopya çekiyorlar. <chuckles>
Hı hı. Yok yok, o anlamda söylemedim yani, o hani böyle bir, bir kişi söylüyorsa mesela bunu, eee, o kişinin kendisi de belki biraz yavaş takip ediyor olabilir. Onu diyecektim. Yani öyle de oluyor olabilir ama belki değildir senin durumunda.
Hı hı. Hımm, olabilir. Hiçbir fikrim yok ama, eee, sonuç olarak böyle bir yöntem buldum. Kızgın olduğum zaman da tamam diyorum, ben çekiliyorum tamamen böyle hayattan. Ondan sonra oturuyorum, yazıyorum falan böyle, ya mektup yazıyorum, ya mesela anneme mesaj yazıyorum, mektup yazamıyorum, eşime mektup yazıyorum falan. Ondan sonra onu bırakıyorum mesela masasında, o istediği zaman okuyor falan filan ama babama yazdıklarımı falan görmüşüm, herhâlde bir yere gitmeme izin vermemiş. Eee, ondan sonra kardeşlerime izin veriyorsun, bana izin vermiyorsun, sen beni sevmiyorsun'a falan getirmişim. <chuckles>
Hı. Hıh. Hı hı. Hı. Hı hı. Evet, <chuckles> peki. E Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı. Hı hı. E Ya <chuckles> Hımm. <chuckles> Ya biraz, biraz dram yaşanmış yani o noktada. Anladım. Olabilir, tabii yaş yani.
E, aynen. Bir, iii Ben de en büyük çocuğum o yüzden herhâlde. Eee, 13 yaşındayken.
Hı. En büyük çocuklarda herhâlde şey mi oluyor biraz, ilk ilk o şeyleri, zincirleri kıranlar o gerisinden gelenler biraz daha hazıra mı konuyor, öyle mi oluyor? Yani ben tek çocuğum ama benden sonra bir çocuk olsa herhâlde bizde de öyle olur diye düşünüyorum yani.
Aynen, ondan dolayı galiba. Daha rahat olurdu, değil mi?
Ya mutlaka hani ikincisinde, ya aman tamam bir de bununla uğraşmayalım diyebilirlerdi yani mantıken.
Ama o da psikolojik olarak başka bir, eee, şey getiriyor. Çünkü bana mesela izin vermedi, niye ona izin veriyor o zaman? Sen mesela onu yaşamamışsın. Ben de onu çok yaşadım.
Hımm, yok, ben evet onunla pek bağ kuramadım yani o açıdan. Peki, sen şey de yapıyor musun? Eee, ben birazcık böyle mesela, hani resim falan yapmayı da seviyorum ya da böyle, eee, ne bileyim, yani böyle bir kendi ifade yöntemi olarak, mesela bazen dans ediyorum kendi başımayken ama bunlar benim biraz kendimle iletişim kurma yöntemi. Hani bir başkasına ifade etmek gibi değil ama, eee, bir bakıma da şey böyle, hani kendimi daha ortaya koymuş ve ifade etmiş de hissediyorum, bu gibi şeyleri yaparken. Sende de oluyor mu öyle bir şey?
O, senin için kural. Hıh. Hıı. Evet, dans. Şarkı Evet, dans etmek kesinlikle, bir de zaten motive de ediyor mesela bazı şeyler için. Günlük tutuyorum mesela kendimle iletişim halinde olmak için çünkü, eee
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Ben de, bu arada, her sabah yazıyorum mutlaka.

Bendeki o altyazı, eee, çok hızlı geçiyor yani düşüncelerim çok hızlı geçiyor ama haberlerdeki spiker çok yavaş konuşuyor. O yüzden, ben arada kelimeleri yiyorum konuşurken. O, benim düşünce hızına yetişmediği için
Evet. He, anladım. <chuckles> Anladım. Yani, şey diyebilir miyiz? Hani, ağzın beyninin hızına yetişemiyor mu? Onu mu söylüyorsun?
Aynen, yetişmediği için, eee, yani söylerken böyle bazı kelimeleri söylem se söylemiyormuşum, öyle söylüyorlar. Eee, hâliyle eksik olarak anlattığımı söy söylüyorlar ama
<giggles> Anladım. Hıı. Yutuyormuşsun. Bu herhâlde bir birden fazla insandan mı geldi bu feedback sana? Bu geri bildirim.
Ya mesela annem.